हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी अ, मेरी एक प्रोफ़ेसर है जो हर बार अ, साड़ी ही वियर करती थी। तो अ, अभी कुछ थोड़े समय पहले हमारे कॉलेज का, तो उस समय उन्होंने अ, मुझसे बोला था कि तुम भी अ, जब फंक्शन हो, साड़ी पहन के आना। तो अ, मज़ाक-मज़ाक में उनको कह दिया, नहीं मैम, मैं सँभाल नहीं पाऊँगी, मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि रिवीलिंग अ, हो कोई भी बॉडी पार्ट, तो मेरे को नहीं पसंद आता। तो उन्होंने बोला, "एक बार पहन के देखना, अच्छा लगेगा," तो उनके कहने के हिसाब से मैंने एक दिन मम्मी से साड़ी माँगी और मैंने बोला फंक्शन में जाना है, तो साड़ी वियर कराओ। उन्होंने मेरे को साड़ी में लपेट दिया अच्छी तरीक़े से जैसे भी करते हैं, <laughs> और मैंने साड़ी पहनी और मैं निकल पड़ी अ, कॉलेज के लिए। अब जब मैंने कॉलेज में एंट्री ली ना, तो अ, फर्स्ट ऑफ़ ऑल अ, जो हमारे अ, वहाँ पे अ, चौकीदार अंकल हैं, उन्होंने मेरे को अ, झुक के जैसे वो टाइम विश करते हैं बाकियों को जैसे बोलते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे अ, बोला अ, "नमस्कार मैम।" तो, मैं हाँ, मैं उनको देख के अ, पहले शॉक हुई, मैं स अ, चमक गई, कि मैंने बोला यार, मेरे को इन्होंने मैम कैसे बोल दिया। फ़िर मैंने उन्हें याद दिलाया, "अंकल, मैं ही हूँ, स्टूडेंट ही हूँ मैं यहाँ की" <laughs> तो वो बोले, "पहचान में नहीं आ रहे थे बेटा आप, इसलिए मैंने बोल दिया।" फ़िर मैं आगे गई और भी अपने अ, जितने भी मेरे सहपाठी हैं उन लोगों से मिली मैं, उन लोगों ने भी मुझे देख के बहुत अच्छा कॉम्पलिमेंट दिया और मेरे को उस समय ऐसे लगा मैं तो ये मज़ाक बना रहे हैं मेरा, मेरे को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। <chuckles> तो या तो ये मेरा मज़ाक बना रहे हैं या फ़िर सच में मैं कोई जोकर ही लग रही हूँ, इसलिए ये मेरे ऐसा बोल रहे हैं। फ़िर जब मैं मेरी प्रिंसिपल मैम से अ, जिनको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो मेरी मेंटर हैं मेरी लाइफ़ के अंदर, उनसे जब मिली तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तो आँखें भर आई, मुझे लग रहा है कि मैं तेरे को विदा कैसे करूँगी? <laughs>
हाँ, हाँ। ओह! <chuckles> लपेट दिया। <laughs> वाह! ओह, वाओ! ओह, वाओ! <laughs> वाह! <chuckles> ऑ! <laughs> कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे कोई बोले तो।
तो अ, हाँ तो उनको अ, मुझे देख के जो उनको फ़ील हुआ ना, उनकी फ़ील करने से ज़्यादा मैंने ये महसूस कर लिया कि उनको सच में मेरे लिए अ, ये महसूस हुआ, कि म बेटी-सी हूँ और उन्होंने हमेशा मेरे को वैसे ही गाइड किया है। मैं ये कहूँगी कि भले अ, अब उम, किसी सब्जेक्ट को लेके कोई बात हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, उन्होंने मेरे को हमेशा ऐसा मोटिवेट किया है, कि हारना नहीं बेटा कहीं पे भी। और जिस अ, उसमें फ़ील्ड में आप हो ना, वहीं ट्राई करो, वहीं आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो मैं ये अ, अपने स्टाइल में लेके आई हूँ चीज़, कि हाँ, मुझे हार नहीं माननी, बस एक साड़ी के वाकया को लेके मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कि उसके बाद से मैंने हर अ, जगह अपने आप को
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वाह!

देखिए अ, घटना अ, एक मैं आपके साथ में बताना चाहूँगी आपको अ, कि एक समय था जब हम लोग अ, किसी एक कंपनी के अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एमएनसी कंपनी के अंदर हम काम करते थे। हमको उसमें ओवरटाइम का कि आप अ, एक समय ख़त्म होने के बाद ड्यूटी का समय ख़त्म होने के बाद भी जब आप ओवर अ, टाइम करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो उसके लिए क्या कई बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो फिर अ, ऐसा होता था कि यार आपके और भी दोस्त तो बैठे हैं ना, वो भी तो कर रहे हैं तो आप भी कर लो। तो वो हम करते थे और जब भी ओटी उस समय मिलती थी, अम, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार क्यों ही दे देते हैं ऐसा काम, नहीं चाहिए हमको जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। लेकिन आज जब मैं अ, अपने आप को 5 साल, 8 साल बाद देखती हूँ और वो अपॉर्चुनिटी अगर अब मुझे मिलती है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर महीने, हर दिन ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो मेरे सोचने के स्टाइल बदलाव आया है। जो चीज़ पहले मुझे अ, अपने ऊपर बोझ लगती थी, आज मैं चाहती हूँ कि वो अवसर मुझे रोज़-रोज़ मिले। रोज़ मुझे 4-5 घंटे की ओटी मिले और मैं अपना काम करती जाऊँ।
जी। हुँ। हुँ। वाह! कितनी अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं अम, दरअसल वो व हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं इसलिए हम उसको अपना लेते हैं या फिर अ, सच में वो अलग से हम अपने अंदर शामिल कर रहे होते हैं?
जी। अ, देखिए, मैं सबसे अ, बड़ा जो मौका देना चाहूँगी इस चीज़ में, परिस्थिति को देना चाहूँगी। जो हमारी परिस्थितियाँ होती है ना, वो हर बार हमें उस हिसाब से ढालने की कोशिश करती हैं, अब ये परिस्थिति है आपको ऐसे ढलने की ज़रूरत है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें परिस्थिति के ही हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। आज अ, जैसे मैंने आपको अभी ओवरटाइम का एक एग्जाम्पल दिया, तो उस समय मुझे वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए था। मुझे एक्स्ट्रा कोई अमाउन्ट नहीं चाहिए था। तो मैं ये सोचती थी कि यार ये मेरे लिए बहुत सिर दर्दी वाला काम हो जाएगा, मुझे 4 घंटे और एक्स्ट्रा नहीं करना है। आज परिस्थिति ये है कि यार जितना कमाओ उतना अच्छा।
उहुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। ओह!
तो मैं चाहती हूँ कि हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहे कि हर दिन मेरे को 4-5 घंटा एक्स्ट्रा ओटी करवाओ आप। मैं अ, कमाना चाहूँगी को, तो मैं कहती हूँ कि परिस्थिति सबसे ज़्यादा अ, अहमियत है रखती है हमारे जीवन के अंदर और हमारी स्टाइल के अंदर स्पेशली कि अम, हमारा उठना-बैठना भी अ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उस चीज़ को उस समय सोचने का मेरा तरीका अलग था। और आज जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि अ, ऐसा होना चाहिए, उसका अब मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है, डिफरेंट है, मैं अलग तरीके से सोच रही हूँ कि अच्छा है, मुझे ऐसे ही अ, अवसर मिल रहा है।
<clears throat>